Слушай, э, есть у меня проблема, м. Я уже сама, почти 4 года живу на Кипре, а дочка у меня вообще с 16 года. И мы постоянно, ну, она студентка и прошла полную, скажем так, э, эм, ну, как это сказать, э <grunts> То есть н начала она с бакалавра, потом двигалась, э, на магистра ш Да, на магистра, а щас она вообще пишет докторскую диссертацию. То есть полный цикл. Вот. Да, полный цикл. И вот, э, прямо начиная с 16 года мы постоянно здесь сталкиваемся с местной бюрократией. Вот, а. Документы у нас все в порядке, да, но, м, всё равно всё равно это постоянные какие-то возникают проблемы, да, то есть у неё студенческая получается виза, да, и временная регистрация, и временный вид на жительство. Вот, э, у меня тоже временная регистрация, временный вид на жительство. Но, в принципе, это не особо нам помогает, потому что у нас, э, нет особо ни, э, медицинского обслуживания, и, ну вот, и
Ага. На на магистре, да. Да. Полный цикл, да.
Мне, например, не надо, да, проходить постоянную перерегистрацию, а дочке надо это раз в полгода освежать и, в общем, проблемы проблемы накапливаются вот именно с, э, оформлением, а, документов. То есть, это надо делать постоянно.
Да. А как это происходит, э, вот это вот обновление этого вида на жительство каждые полгода? Нужно выезжать из страны или
Э, н н ну, отличный вопрос. Но выезжать, слава богу, не надо. Здесь, э, если ты зарегистрирован на следующий семестр, да, то, м, надо, м, списываться с, м, человеком, который в университете отвечает, да, за это всё дело, и, э, тебе там назначают, э, поход в эм, э, ну, назовем это контора, э, там, где вот, э, иммиграционные вот эти все услуги для иностранцев. Вот. И там стоишь, э, в очереди. Всё равно, даже если на время приходишь, всё равно нужно там и постоять в очереди, и очередной раз сфотографироваться, чтобы, э, лицо отсканировали. Вот. Ну и, э, денег заплатить за за это всё, и дальше ждать, когда, э, придет вот этот вот вид на жительство, пластиковая карточка.
Ясно, понимаю, а вот, э, ты говоришь, что у тебя дочка уже с 16 года там живет, а разве, э, р э разве на Кипре нет такого, что вот сколько-то ты про прожил там и уже можно поменять, э, с временного вида на жительство на постоянное, чтобы вот этой вот, э, б беготни этой не было?
Да-да, н-да. М, я я не знаю, как если честно, я не знаю, какими вот вот эти организации пользуются, а, нормативами, да. Э, плюс Кипр, э, не входит, э, в ст э, в, э, Шенгенскую зону.
Н-да. Да.
Но только собирается войти. Собирается только, да, войти в Шенген. Вот. Поэтому у нас, наверно, на острове немножко, вот, отличается это всё.
Ну, насколько мне известно, у каждой страны есть вот это вот, э, деление, что есть временное, потом есть постоянное. И мне кажется, если с 2016 это уже 9 лет, ну, мне кажется, в большинстве с в большинстве стран уже есть этот переход, который можно можно, ну, можно сделать и уже на постоянном виде на жительство не при не придется вот вот это каждые полгода обновлять. То, вот если не не не с смотрели вы с дочкой ещё, то, может быть, стоит посмотреть, какие там условия на этот счёт.
Да. Конечно. Ну, д это это вообще хороший совет. И, э, да, всё всё как-то меняется, да. Иногда, правда, не в лучшую сторону, да. Но, <chuckles> э, такое такое бывает, э. В общем, документы у неё есть необходимые для этого все. Притом, вот, я же говорю, э, с 16 года у неё уже 2 диплома. Один диплом, э, бакалавра, другой диплом магистра. И сейчас она, э, учится, вот, э, пишет докторскую диссертацию. Вот, то есть, я тоже считаю, что это, ну, м, как, большое основание. То, что человек мало того, что живет столько лет, так еще и ну
Мгм. Да, и
Ну, не просто же так, что что-то ж делает, да, учится.
Да, я я понимаю, я я уверен, что на самом деле есть вот эти вот, э, как это, правильные шаги, которые нужно просто, м, найти, наверно, и понять, что именно нужно делать. Вы смотрели уже в, ну, вот на сай на всяких сайтах правительственных, какие вообще шаги, как как натурализоваться и полностью уже?
<grunts> Э, ты знаешь, э, мне кажется, здесь, э, опять же очень очень много вот таких вот всяких, э, бюрократических моментов, да. Э, я вот даже вспоминаю, как моя дочка поступала. Э, это просто была справка на справке. Очень много всего мы готовили. И здесь я считаю, вот хотела спросить твоего мнения, э, может быть, э, с юристом поговорить?
Ну, если, вот, в я так понимаю, что когда челов э, когда человеку нужна юридическая помощь, тогда он, конечно, может к ней обращаться, но часто, когда вот, э, нужно собирать вот эти вот правительственные, э, какие-то справки, ну, для правительства какие-нибудь документы, очень часто люди, э, быстро бегут к, э, юристу, потому что они думают, что, ну, всё очень сложно. Но на самом деле, когда вот, э, т ты находишь вот этот вот правительственный сайт, где написано, вот, ну, что нужно сделать. И, возможно, если не всё очень очевидно, не вс не очень очевидно, какие документы нужны, очень часто, э, если покопаться, есть какой-нибудь имейл, на который можно отправить сообщение. И, э, был такой, я читал, опыт у людей, что люди просто отправляют 1 письмо и получают ответ в тот же день, который всё сразу объясняет без трат на каких-то юристов и и вообще, посторонних людей. А, достаточно просто спросить, вот, напрямую у этого департамента, что что им нужно, да? Да. И и часто, вот, учитывая, что это имейл, можно ведь воспользоваться каким-нибудь, э, переводчиком, ну, в в интернете и просто перевести, и они, ну, но нормально уже переводят. Э, и, ну, нормально пообщаться с э, с этим департаментом без без каких-либо проблем, без участия юриста. Вот как как как как ты смотришь на это?
Мгм. Мгм. Напрямую у ведомства. Ну, ты знаешь, это вообще отличная идея. Да, здесь придется пользоваться, э, каким-то вот онлайн-переводчиком, потому что вся документация здесь на греческом. А у нас еще такая проблема: ни я, ни моя дочка, мы не говорим, э, ну, на греческом, да. Вот. И, казалось бы, в в общем, здесь, ну, такой остров, который и исторически, э, ну, они общаются вообще по-английски, и хоть это, ну, не второй
Да. Да. Это из из-за турецкого, да, влияния? Что там?
Э, нет нет нет, не из-за турецкого, из-за британского. То есть они были какое-то время. Ну, они, н вроде бы как не были колонией, да, прямо британской, но здесь достаточно много британцев. И, э, на острове всегда, вот, отдыхало очень много
М, не? А. Мгм.
британцев, то есть, э Ну, идея идея хорошая напрямую поговорить с кем-то без привлечения юриста. Я поняла.
Да. Да. И еще я думаю, что, э, ну, если если уж вы не говорите по-гречески, а, то мне для меня вообще интересно тогда, как вы как вы ходите в эти ведомства и оформляете все документы?
Да. Э, я я так скажу, э, это бывает, э, иногда даже смешно, потому что если совсем, ну, попадаем на человека, который не говорит по-английски, то приходится переходить на язык жестов. Вот. Ну, опять же, если тебе нужен документ, да, получить, э, то, ну, как говорится, м, приходится как-то вот.
Мгм.
Иногда иногда, вот, допустим, ты стоишь в очередь в окошко, да, там за каким-то документом, и кто-то находится, англоязычный, вот, и просто переводит чисто по-доброму.
Да. И и они вообще как, они пытаются помочь или часто просто так, ну, очень, э, дзин-дзып.
Да. Ну, э это ж чисто человеческий фактор. Смотри, ну, на кого ты попадешь. Бывает, что там, эм, тебя выслушают и попытаются помочь, а бывает, вот, попадешь на какого-то такого чиновника, да, который вот именно, вот, бюрократ, которому всё равно.
Да, понимаю. Ам, вот нам на Кипре, э, приходится когда-то тоже заверять какие-то документы, или там нет нотариусов, такого не требуют?
Э, есть, есть нотариус, э, и особенность в том, что, м, сначала документ любой, который ты, там, подаешь на перевод нотариальный, должен быть переведен сначала на греческий язык, а потом уже на тот язык, который ты подаешь. Поэтому и здесь тоже хватает своей местной бюрократии.
Да, понимаю. А, вот, э, переводчики, э, вы, получается, они т только те, которые при нотариусах? Нет такого, что вы можете, например, найти какого-то, э, дешевого переводчика, скажем, там, из, не знаю, из из стран СНГ, а потом, ну, просто заверить его уже, ну, то есть сэкономить немножко денег, вот так вот. Есть такие варианты?
Ну, я по поняла, что да, сэкономить деньги. Ну, э, я пока такое не пробовала, но, кстати, э, имеет место быть, можно попробовать. Спасибо за еще один совет. В общем, м Можно попробовать, почему нет?
Ну да. Э, пожалуйста. <chuckles>
<chuckles> Ну, м, ещё раз огромное спасибо, а, все советы по делу. В общем, попытаюсь их, э, применить на практике.
Пожалуйста, э, и э, обращайся, и и дочка тоже пускай обращается, э, я всегда готов помочь.
Обязательно обязательно, да, спасибо.